Uhum.
Com 45 anos, isso aí, se você pegar um um não precisa nem ser um um um personal trainer, se você quiser ter um personal trainer, tudo bem, mas assim, você pode pegar o personal trainer o o o trainer que tem na em uma academia, por exemplo, pra ele te passa um treino, ou mesmo pegar um treino na internet. Eh, muitas pessoas não querem ir para academia, não é que não querem fazer exercício. Então. Exatamente. Você pode fazer em casa. Tecnicamente, se você comprar 2 pesos, né, um as os pesos de de mão né, eh
Hum. Hum. É o meu caso, se eu pudesse fazer em casa, seria melhor. Aham.
mancuerna em espanhol, esqueci como é como se fala. Mas, eh, os pesos de mão, eh, qualquer exercício que você faz na c academia, você consegue fazer com peso livre, tá. A única coisa é que você tem que ter um pouquinho mais de atenção para não se machucar, tá. Porque assim, as máquinas, quando você pega, ela te coloca no no na posição correta de você fazer o exercício. Exato. Exatamente. Então você só tem que fazer o movimento. Em casa, você pode fazer os mesmos e exercícios, eh, com com a os pesos nas mãos, eh, ou na o ou mesmo peso num, eh, preso nos pés, e tal. Você pode fazer as mesmas coisas, eh, que vai funcionar, você só tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não roubar e e acabar se machucando, né, assim, você tem que fazer movimento de rosca. V você vai puxar, você sabe que você consegue, aí você puxa meio torto, e aí pode se lesionar. Mas assim, se você prestar atenção nisso, dá para fazer em casa sem problema. E se você não quiser ter peso, você pode fazer exercício de calistenia. Que é o quê? Usar o próprio corpo para fazer os exercícios. Então o peso que você vai usar é o do próprio corpo, que é, basicamente, você vai fazer polichinelo, você vai pular corda, ou você vai fazer flexão. Eh, se você não conseguir fazer flexão tradicional, faz flexão colocando o joelho no chão, que também já te ajuda bastante, até que você consiga desenvolver confiança para fazer flexões normais. Começa com, eh, com 3, aí faz 4, aí faz 10, aí faz 20, faz 30, vai vai subindo.
Sim. Uhum. É, ela faz o alinhamento, né, de coluna, de cabeça. Entendi. Entendi. Não, tem t tem razão. Uhum. Hum. Hã. Hum. Hã. Certo. Aham. Uhum.